Ayan ano parang siguro nga yung napag-usapan natin kanina 'no mas paigtingin pa ng gobyerno yung ano, yung batas tungkol sa basura at saka siguro mag-ano rin sila ng programa na m kaalaman, ah, na para sa mga barangay ganun na paano mag-recycle, paano mag-segregate 'di ba para mag-ano sila, mag-pakalat sila ng impormasyon bawat barangay, para mabawasan din yung mga basura matuto yung bawat mamamayan na "Ay, yung mga plastic pala pwede ko palang itabi gawin kung ganito, gawin kung ganiyan", 'di ba, parang ganun. Tapos yung mga nabubulok na basura ano bang pwede nating gawin kaysa i-plastic tapos itatapon lang din, na pwedeng gawin maging pataba sa lupa para 'di ba yung mga ganung tipo, sana magkaroon ng ganun yung mga programa yung yung gobyerno natin sa bawat barangay para madagdagan din ng kaalaman yung mga tao para lang hindi rin basta tapon lang ng tapon ng basura 'di ba? Ikaw ba sa tingin mo?
Oo. Oo. Oo. Doon. Oo. Ayan sa aking palagay lahat yun ng sinabi mo tama. Maidadagdag ko lang din siguro ayan, yun nga tama din yung sinabi mong, ah, mga pulisiya, mga batas. Siyempre, ah, patungkol naman sa papel ng gobyerno ayan yung, ah, magbigay ng tamang, um, imprastraktura o kaya magbigay sila ng mga, ah, segregated trash bins 'di ba, yung bawat naman kasi sa ibang bansa kasi 'di ba ganun na talagang, ah, government yung nagpo-provide. Minsan kasi ngayon kapag sinasabi na basura mo ikaw bumili ng basurahan mo may mga DIY na nga tayong basurahan 'di ba at saka ayan, ah, maglunsad talaga ng mga edu ah, campaign, campaigns ah, educational patungkol sa ganito na kailangan palawakin talaga yung kamalayan ng bawat isa patungkol sa pagtatapon at pagre-recycle. Siyempre Kung, ah, hindi pa rin talaga kaya nilang matutunan, magtupad na ng kaparusahan sa maling pagtatapon yun bang, um
Hmm. Mm. Oo. Mm. Oo totoo. Mm. Mm. Totoo. Mm. Oo, tama. Tapos taasan nila yung pataw ng parusa 'di ba para matuto ba yung mga tao at magkaroon din ng takot at saka madisiplina din talaga. Minsan kasi hinahayaan lang ng mga tao kasi parang wala lang naman yan, yung ganon 'di ba parang ganun lagi nangyayari sa atin ngayon, eh, 'di ba?
Go. Totoo. Oo. Oh.